Ano, depende na lang kung paano mo titingnan yun yung mga pinopost nila kung papairalin mo siya a ay titingnan mo siya in a good way sa magandang pamamaraan or sa pangit na pamamaraan. Yung una is ano ka magiging masaya ka para sa kanila tapos mangangarap ka rin na balang araw ma maa-achieve mo rin kung ano yung achievements nila or kung negatibo kang tao, eh, maiinggit ka mabubwisit ka <laughs> sa nakikita mo <laughs> "ano ba yan yabang na naman," <chuckles> gano'n. Eh <chuckles>
Oo. Mm. Mm. Ah, oo, oo, oo. Oo totoo ya. <laughs> Oo. Do'n na lang tayo sa totoo talaga, oo.
eh, ikaw sa tingin mo paano ka ba naapektuhan ng mga ganong pangyayari?
Alam mo depende yun, yun nga puwede ka namang ma kumbaga ma-inspire na gagalingan mo rin talaga sa buhay para sumaccess ka talaga na tulad talaga nila, oo. Pero ano, aminin na natin marami rin talaga yung, ano yung makakaramdam ka ng, "ayan na naman po-post na naman siya parang wala rin naman pakialam ko diyan" yung mga ganyan di ba? yung may mga maraming magcocomment na gano'n na, "Eto na naman siya bago na naman-" yung kanyari "...May bago na naman siyang cellphone" yung mga gano'n, oo, oo. Ah, depende mo nalang kung paano mo siya titignan kasi, ayun talagang hindi nga naman hindi naman natin makokontrol yung pino-post ng mga tao. Siguro kung ikaw ay hindi hindi hindi mo masyadong type yung gano'n. I-aano mo nalang i-scroll mo na lang o kaya bis bilisan mo nalang yung scroll mo lipat ka nalang sa iba. Oo.
Mm. Mm. Oo. Totoo, totoo. Oo. Korek, korek. Mhm Mm. M Unfiriend mo na lang. <laughs> <laughs> Correct di ba? Ayun nga 'no na may na-experience ka na bang ganyan na parang kilala mo personally tapos yung mga post niya, eh, hindi naman makatotohanan, may gano'n ka na bang pangyayari sa may experience ka na bang gano'n?
Oo. Ah.

Tama at saka ga 'yun nga atin naman 'yung page naman at account naman natin yun kumbaga, ano mas madali naman maging totoo rin talaga. At para malaman mo rin na, ano personal man o sa social media man, tanggap ka ng mga tao na, yung mga nandun, mga friends mo, nasa friends list mo, o kaya yung mga nagfo-follow sayo 'di ba? Ah, kasi siyempre alam mo na marami pa rin masasabi 'yung mga tao pag iba yung pinapakita mo dun tapos iba ka sa personal 'di ba? Ang hirap naman na may masabi pa, kumbaga ano pa rin dapat kung sino talaga tayo yun din din yung nakikita nila sa social media. Mm.
Mm. Mm. Oo. Ah <chuckles> Totoo. <laughs> Mm, magpaka-totoo lang talaga 'no, sa lahat ng oras.
Oo. Na kadalasan din naman mga mahal natin sa buhay, yung na mga pinopost natin, o kaya mga pagkain mga ganyan, katulad yun
Oo. <chuckles> Daily life lang.
Oo, yung may mga nakakatuwang video yun din na natatawa yun din ang hilig ko diyan kumbaga kasi yun ang personalidad natin na mahilig tayong mag-patawa kaya tumawa, oo.
Mm. <chuckles> Oo. Oh di ba? <laughs> Yung nakakatuwa kasi maraming nag-rereact pag 'yung mga nakakatuwa 'yung pin sine-share mo, naalis 'yung stress nila. Kasabihan.
Ah, oo. Ayan yan ba, ayan, naku maraming salamat sa ating kuwentuhan, ah, o
Oo nga eh. Medyo marami ta na din tayong na-realize 'no? Oo at, pag-papakita natin <chuckles> sa sarili.
Oo, at ano Oo kaya lagi tayong magpaka-totoo sa ating social media na accounts. Salamat.
<laughs> Oo. <laughs> Mm. Salamat, ah. Paalam.

Oo, ano na yan, ang na na naririnig kong kwentong ganiyan yung sa mga dating app, yan. Oo, na kukuha lang sila ng picture ng kadalasan yung mga ibang lahi sa internet, ganiyan. Tapos hindi naman pala sila yun, siyempre pipili sila ng puwedeng sobrang gwapo, sobrang ganda, oo, yan, tapos 'pag nag nag-meet na kayo, iyon, ah, hindi talaga. <laughs> Iyon, oo.
Mm. Ah, o. <laughs> Oo. <laughs> Ah. Hmm. Ah, mabuti mabuti hindi natin naano yan, na-experience. <laughs>
Oo, naku, wala naman akong dating app. Pero yun nga siguro 'pag magde-dating app yun ang ating iingatan at ano kikilatising mabuti talaga, oo, yun nga. Ah, i ikaw, oo.
Oo. Correct. Yun pa pala. Ayun, gusto ko lang idagdag bukod pa diyan 'di ba, yung iba yung nag nagpapanggap sila parang ano, ah, parang pinapalabas nila yung well to do sila or yung maraming pera, mayaman, nabibili yung yung mga kai gusto nilang bilhin. Pero nagpa nagpapayabang lang ba or, so nagso-social climbing lang, alam mo yun?
Oo. Ay, oo. Oo. Ah, oo, para wow, ang dami naman neto, ang yaman naman niya, parang ganun. Yung gusto ma marinig na gu yu yung gusto niya ma 'di ba yung mga comment kasi siyempre iba nga naman 'pag may karangyaan ka sa buhay, oo.
Ah mm. <laughs> <laughs> Oo. Oo, yung iba gano'n, 'di ba? May kilala ka bang mga gano'ng tao? Wala naman. <laughs>
Ah, may mga ano, may mga kaibigan din talaga ako sa aking account na yung mahilig sila mag-post ng gano'n. Ayun nalang, ah, ano naman, sabi ko, yun nga kanya-kanya naman yan. Oo, oo, ako lang eh, hindi lang ako wala rin naman akong gano'n. Pero kung siguro kung magkakaroon ng gano'n, parang di ko naman kailangan i-post. Parang ganun, oo. Eh pero yun nga, sila, ano nila, kumbaga siyempre proud din naman sila dahil ay kanila oo, tagumpay nila yun, oo. Eh
Hmm. Oo. Kanya-kanya trip, 'di ba? <laughs> <laughs> Hmm. Achievement nila, gano'n. Yun, okey lang yung ganun, kasi parang ano, na-inspire tayo, 'di ba?
Oo, siyempre. Ikaw ba?
Ay, magiging ganiyan din. Ay, sige, ano ba yung question natin?
Oo, sa tingin mo may ano ba yun, may epekto ba sa ating pagtingin sa sarili kapag sobra yung pinapakita nga natin, yung nabanggit mo nga, yung mga ganiyan. Marami siyang nabibili, ganiyan o, yung parang siyempre yung madalas na pinapakita rin ng mga tao, 'di ba, yung maganda lang o kaya yung, um, perfect ang buhay nila sa social media. Mm.
Oo. Oo. Correct. Para sa'kin ano, ah

Ah, ano na naman parang sa sa tingin ko totoo naman kaya talagang ano, ma-post lang talaga. Pero siyempre minsan lalo 'pag matagal mo ng kilala minsan maiisip mo, "Uy, ang galing pa'no kaya paano kaya biglang naging ganyan naman yung parang buhay niya. Yung, yung dati kunwari payak lang tapos ngayon parang napakagarbo," gano'n. Yung mga gano'n. Mapapaisip ka lang na ano, paano kaya? Parang biglaan, 'yang ganyan, oo.
Tot Hmm. Oo. Mm. <chuckles> <chuckles> Mm. Oo. Baka nanalo sa Lotto. <laughs>
Oo, yung mga ganun na 'di mo naman matanong para naman makahingi ka ng balato, eh, ganun. Oo, yung yun lang.
<laughs> Pero, pero hindi naman sila ano, nag-abroad or mag magan ma nagtatrabaho sa malaking company, ganun? Wala naman?
Ano, hindi yung nag oo, hindi rin. Nagtatrabaho din na yung tulad ng mga normal na mamamayan kaya wala ma ano ka lang, ano kaya yung 'pag biglang parang may pagbabago talaga na matindi, oo.
M Oo. Oo, 'di ba yung na nakabili ng bahay, nagpa-renovate ng bahay tapos puro bago yung gamit. <laughs>
Oo, nakabili ng bagong condo unit, yung mga ganyan, <snorts> oo.
<laughs> Oo. Eh, baka nagtatrabaho na sa gobyerno 'yan.
Ah, pwede, din pwede din. Hindi natin masabi talaga, oo. <laughs>
<giggles> Ako kasi personally may kilala din akong ganyan, eh. Sabay kami nanganak tapos nang time na yun kagawad yung asawa niya sa Manila. Tapos ano, nagkikita ko na sa Facebook ngayon grabe ano na, kapitan na yung asawa niya. Puro na makakapal na singsing yung lahat ng daliri. <laughs> Naninilaw na, pati yung kwintas ang kapal. Tapos minsan may live pa sila nagbibigay na ng tig 1,000, tig 500. Di ba? Magkano lang ba yung sweldo ng ano, ng Barangay Captain?
Oo. Ah. Oo. Alahas, oo. Oh, 'di ba? Kaya nga, ang bongga naman. Oo.
Hmm, yun pasok siya sa ano na sa ano natin 'no, usapan natin na ano, eh, 'no, bakit pa yung pagpapakita ng ganun sa social media.
Oo.